Eee, yani kendi ailemden bakarsam bence böyle özel, duygusal anları sanki bir, eee, koruma sebebiyle paylaşmamak üzerine söz vermişiz gibi. Hep bir ortam bir anda saçma bir komikliye, bir şeyle dalga geçmeye dönüyor. <chuckles> Enteresan.
<chuckles> Eee, ama, eee, duygusal anları hani böyle daha komik bir şeye döndürmeleri çok güzel aslında. Bir örnek verebilir misin mesela hani ciddiye alınmayı beklediğin o anlarda onların, eee, şakaya vurduğu herhangi bir olay var mı?
Hı hı. Eee, evet var ya maalesef bunlar benim travmalarım bu arada yani ama <chuckles> konuşabiliyorum en azından üzerilerine. Eee, bir arkadaşımı kaybetmiştim ve çok beklenmedik bir şeydi, çok, eee, genç yaştaydı. Onun üzerine şok geçiriş, hani, eee, bunu kabullenmeme, evde, eee, isyan halindeyim, teşekkür ederim. Eee, ondan sonra sürekli odama gelip, işte, eee, "Rahat ol, hepimiz öleceğiz, gel biraz eğlenelim." falan gibi sürekli. <chuckles> Evet, yani hani beni rahatsız etme boyutunda yani ağlasam ağlayamıyorum, kavga çıkıyor. Ya, ağlama saçma Şey gibi yani böyle, saçmalama ya, her şey gayet normal olan yani beni iyi hissettirme biçimleri çok yanlış bence. <chuckles>
<chuckles> Hı hı. Başın sağ olsun. <chuckles> Yok artık! Hı hı. Hı hı. Evet bu kadar normalleştirmek, eee, biraz garip olmuş. Peki, eee, her, yani ölüme dahi en üzücü şeye, hayattaki en büyük kayba, eee, bu kadar neşeyle ve daha doğrusu, eee, realistlik neşe demeyelim de daha realistlik bir kısımdan yaklaştıkları için, eee, senin büyüme sürecinde de böyle dramadan uzak mı duruyorlardı, nasıldı?
Hı hı. Evet. <giggles> Hı hı. Eee, dramayı genelde ben yaratıyordum. <chuckles> Yani. <chuckles> Aynen. Ya, aslında çok duygusal insanlar hepsi ama bir yandan da o kadar çok şey yaşamışlar ki, sanırım o da olabilirdi mi diye düşünüyorum. Eee, şey de var; onlar da göç etmiş bir aile, çok ciddi kayıpları çok küçük yaşlarda yaşayıp bununla yüzleşmek zorunda kalmışlar. Eee, bence bunu hâlâ taşıyorlardı. O yüzden daha, eee, az, eee, göstermeye çalışıyorlar ama yalnız kaldıklarında hepsinin aynı tepkileri verdiğini biliyorum yani.
<giggles> E ailenin eksikliğini kapatıyorsun anladığım kadarıyla. Mantıklı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.